जी, तो मेरी ना एक समस्या है और समस्या ये है कि मैं कम की चीज़ों में खुद को खुश कैसे रख पाऊँ? क्योंकि देखिए अ, जैसे ना समय बदल रहा है तो लोगों की इच्छाएँ बढ़ती हैं और आजकल तो लोगों की इच्छाएँ कुछ ज़्यादा ही होती जा रही हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छा पहनना चाहिए और अ, घर में हर चीज़ चाहिए। तो वैसे ही अ, मेरी भी इच्छाएँ हैं, मुझे लगता है कि अ, मैं मेरे घर में सब कुछ हो, मेरा घर बहुत सुंदर हो, साथ में अच्छे कपड़े पहनूँ, अच्छा घूमना-फिरना करूँ और कहीं न कहीं जो खरीदारी है, शॉपिंग है वो बहुत करना अच्छा लगता है। पर सच बताऊँ तो समस्या ये है कि अ, जो मेरी अ, मासिक वेतन है इतना कुछ ख़ास नहीं है, जिसके चलते मैं इतने पैसे उड़ा पाऊँ, इतने खर्च कर पाऊँ कि मतलब हर स हर खुशी, हर वो चीज़ मैं ले पाऊँ जो मुझे चाहिए। तो ये कहीं न कहीं अ, जब पूरी नहीं होती है तो मेरे लिए ना ये तनाव स्थिति पैदा करती है कहीं न कहीं मेरे मन में एक अ अ, ग्लानि आती है कि मैं क्यों नहीं ले पाती हूँ? मैं क्यों नहीं अपने शौक पूरे कर पाती हूँ? और, और ये ग्लानि मुझे अंदर ही अंदर अ, एक तरीके से खाती है कि मुझे भी करना है म मैं समाज भी बराबर से खड़े होना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ समाज में लोग बराबर से खड़े हो जैसे हमारे दोस्त यार हैं अच्छा खाते-पहनते हैं। तो जब मैं थोड़ा-सा उनसे कम बेहतर पहनती हूँ, तो एक मन में अजीब से विचार आते हैं कि लोग क्या सोचते होंगे कि यार मैं इनके साथ मैं इनकी दोस्त कैसे हूँ मैं इनके जैसा पहनती नहीं, खाती नहीं? तो ये समस्या मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएँ कि कम चीज़ों में मैं खुश खुद को खुश कैसे रखूँ? जी।
जी बिल्कुल, मैं आपकी जो ये भावना है उसको बिल्कुल समझ पा रही हूँ। आप चिंतित अ, मत रहिए आपकी ये भावना जो है आज के समय में अ, बिल्कुल सामान्य है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ और चाहिए का संदेश जो है ना हर जगह ही मिलता है। तो अ, मैं आपको कुछ सुझाव दे सकूँ उससे पहले-पहले मैं आपकी अ, जो भावनाएँ हैं उनको थोड़ा-सा और गहराई से जानना चाहती हूँ ताकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है सुझाव दे सकूँ। तो आप मुझे एक बात बताइए जैसे कि अ, आपके पास इस समय ऐसी कौन-सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी मतलब होता है ना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अ, चलाती हैं या अ, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपकी अभी वर्तमान में अ आप महसूस कर पा रही हैं?
जी।
और जो वो जो समा जो अ, जो ज़रूरत है वो कितनी ज़रूरी है आपके लिए?
जी, देखिए जी देखिए, आपको मैं बताऊँ कि अ, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है तो वो तो ले भी लेती हूँ जैसे-तैसे करके और कभी नहीं भी ले पाती तो अ, मन उदास-सा हो जाता है। आपने कहा जैसे कि अभी पूछा कि कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो अ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छा-सा सोफ़ा लूँ और और मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मेरा घर बहुत सजा रहे और बहुत साफ़-सुथरा, बहुत देखने में बहुत अच्छा लगे। तो मैं अक्सर करके घर के घर के ऊपर बहुत सारे ख़र्चे करती हूँ। घर को सजाने से लेकर घर में नई-नई चीज़ें लाना ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और फिलहाल में मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा, इतना अच्छा सोफ़ा डालूँ जिसमें अ, कहते है ना 11 सीटर सोफा बोलते हैं कि 11 लोग बैठ सकते हैं और वो जो एक एक बीच वाली टेबल होती है जिसे सेंटर टेबल कहते हैं। पर वो सच बताऊँ तो मेरे बजट के बाहर है। पर मैंने विचार बनाया है कि मैं लूँगी तो वही सोफा लूँगी और काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो ले लूँ पर कहीं न कहीं कुछ ख़र्चे ऐसे आ जाते हैं कि पैसे ख़र्च हो जाते हैं और मैं वो सोफ़ा नहीं ले पा रही हूँ। और मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं उसके लिए पैसे जोड़ती हूँ और अन्य चीज़ों में पैसे ख़र्च हो जाते हैं। जी।
जी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी ये भावना बिल्कुल समझ पाई हूँ। अ, तो देखिए अ, एक और बात बताइए कि क्या जैसे कि आप नया सामान देखकर बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं क्या? जैसे कि आपने बताया कि मैं 11 सीटर अ, जो है सोफा लूँ या ऐसी चाह जो है आपके अंदर आती है या आपके अंदर जो है न ये अ, जो कोई भी सामान देख के ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं या अ, तुलना जो है जैसे कि उ उनके पास तो हैं या अ, पड़ोसी के पास है तो ऐसे काम आप जो हैं तुलना करने की वजह से जो है अ, कोई भी चीज़ को जो है खरीदती हैं, बताएँगी?
जी देखिए, बिल्कुल बताऊँगी आपको कि मैं किसी से तुलना तो नहीं करती कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए। पर मैंने आपको बताया जैसे पहले कि मुझे ना खुद के घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है एक कहते हैं ना अ, एक अच्छा घर, जो घर, घर जैसा लगे और कोई आए तो वो देखे कि हाँ, वास्तव में एक घर है। तो मेरा मन करता है कि मेरा घर जब सुंदर होगा, सारी चीज़ें होंगी और बहुत साफ़-सुथरा होगा हर चीज़। घर में अ, ज़रूरत के सारे सामान होंगे तो लोग कोई भी आएगा तो वो कहेगा कि हाँ, ये तो वास्तव में ए, ये घर कितना सुंदर है और ये घर, घर जैसा है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर करके लोगों के घरों में, ना उतनी साफ़-सफाई रहती है, ना उतनी सजावट होती है और अजीब-सा लगता है मुझे। मुझे लगता है कि मैं मेरे घर को घर ज नहीं स्वर्ग जैसा बनाऊँ। और शायद यही अ, ख्वाहिश है जो मेरी मुझे कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मारनी पड़ जाती है क्योंकि अ, घर पे बहुत सारी खर्चे हो जाते हैं जितना भी मैं करती हूँ उतना कम ही लगता है। जी।
उहुँ, बिल्कुल मैं समझ पाई हूँ और अ, कहीं न कहीं ये जो बातें हैं हर किसी की जो है इच्छा होती ही है ऐसी कि घर सबसे सुंदर हो, सबसे बेहतर हो। है ना? तो बिल्कुल एक और आप मुझे अ, बात बताइए जैसे कि अ, खुश रहने में ना आपको सबसे बड़ी मुश्किल जो है ना वो फिर क्या लगती है? जैसे कि आपने बताया कि आपकी इच्छाएँ होती हैं, ऐसा हो। है ना? अ, तो फिर खुश रहने में आपको सबसे बड़ी मुश्किल क्या आ रही है? ये क्या लगता है अभी बताएँगी?
जी देखिए, खुश रहने में समस्या मुझे तब आती है जब मेरे मन में कोई चीज़ आ रही होती है कि मुझे वैसी चीज़ लेनी है, ऐसा करना है या मान लेते हैं कि मेरे मन में आया कि मुझे कहीं घूमने जाना है बाहर और वही पैसों की कमी के चलते ना मैं अपना घर सजा पाती हूँ, ना मैं कहीं बाहर जाने का जो प्लान करती हूँ कि छुट्टियों में बाहर जाएँगे, घूमेंगे-फिरेंगे तो वो नहीं कर पाती। और जब अ, ये सब नहीं कर पाती हूँ तो मन में बहुत अ, उदासी आ जाती है कि मन अंदर से ना वो कहते हैं खट्टा-सा हो जाता है कि लो सोचती तो बहुत कुछ हूँ कोशिश भी करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ और हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ कर पाऊँ। पर अक्सर करके जो बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े खर्चे होते हैं उनको कर पाने में मैं कहीं अ, वो सक्षम नहीं हो पाती। कहीं न कहीं अनायास ही खर्चे ऐसे लग जाते हैं कि वो जो जोड़े हुए पैसे होते हैं जिन चीज़ों के लिए मैं जोड़ रही होती हूँ वो वहाँ ख़र्च ना होकर कहीं अन्य जगह खर्चा हो जाते हैं। और फिर मेरा जो मन है वो बहुत ख़राब हो जाता है कि मैंने इतनी मेहनत से ये पैसे जोड़ के रखे थे अ, कि मैं ऐसी चीज़ में लगाऊँगी और ये पैसे तो दूसरी चीज़ में लगे जा रहे हैं। और बहुत कष्ट होता है मुझे इन चीज़ों को सोच कर कि मेहनत से अ, मैंने जोड़-जोड़ के अ, कैसे भी करके जोड़े थे और ये किसी और चीज़ में लग रहे हैं। जी।
हुँ, हुँ। उ उ जी, बिल्कुल, मैं आपकी भावना को अच्छी तरीक़े से अ, समझ ग पाई हूँ और बिल्कुल चिंतित मत होइए हर किसी की जो है ना ऐसी समस्याएँ होती ही हैं। तो देखिए अ, क्या है ना कि हम असली बात पर आते हैं अ अगर मैं सच कहूँ तो खुशी जो है ना चीज़ों से नहीं अनुभव से आता है। है ना? तो नया सामान जो है ना वो बिल्कुल भी इया अ आप बोल सकते हैं कि वो टेम्परेरी खुशी देती है आपको। लेकिन जो है ना हमारा जो अ, भावनात्मक रूप से जो है या आपका जो मानसिक अस अ, तरीक़े से आपको खुश रहना है तो हमारी ये जो है ना हमारी पूरी ज़िंदगी और हमारे एक अ, क्वालिटी से जुड़ा हुआ होता है। ये छोटी आदतें जो हैं ना सुबह की चाय हो गई, शांत समय में अपने आप को मतलब होता है ना कि समय बिताना ये स अ अ, जो सारी चीज़ें हैं कहीं न कहीं आपको एक अ, पु एक लंबी खुशी देती है। पर सामान वाली खुशी जो है ना कि आप अ, कहीं न कहीं ये देखिएगा कि जब भी आप सामान ख़रीदेंगे ना आज के लिए ही आपकी उत्सुकता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। पर 2-3 दिन बाद ना वो आपकी उत्सुकता जो है बिल्कुल नॉर्मल सी लगने लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सामानों से जुड़ी हुई होती है या जो भी अ, चीज़ों से जुड़ी हुई खुशी होती है कहीं न कहीं वो मतलब आप बोल सकते हैं कि स्थिर नहीं होती है। तो आपको अदी दूसरी बात ये भी मतलब आपको अ, उ द ध्यान देना पड़ेगा कि जो अ आपकी अ, वैल्यूज़ और उद्देश्य को देखे कि खुद से पूछे, क्या ये चीज़ मेरे जीवन के लक्ष्य से जुड़ी हुई है? क्योंकि सबसे बड़ी ज़िंदगी में अहमियत आपके लक्ष्य ही रखता है, आपका काम रखता है, भविष्य की सुरक्षा रखती है। है ना? तो आप अभी फ़िलहाल में कोई भी ख़रीद रही हैं या अ, चीज़ें ख़रीद रही हैं तो उस समय पर आपको हमेशा ये सोचना चाहिए क्या ये एक अ, जो सामान मैं ख़रीद रही हूँ जीवन के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है? अगर जवाब नहीं है तो शायद वो सिर्फ़ मतलब होता है ना कि एक बोल सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट टर्म वाला अ आप बोल सकती हैं आपकी इच्छा है जो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे करके जो है ना आप कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले अपने आप को रोक सकती हैं ताकि जो है भविष्य की सुरक्षा के लिए बनी रहे। और इसी से ही जो है ना कि अगर ऐसी-ऐसी चीज़ें करेंगे वहीं पर ही वो आपकी कला निखर के आती है कि हम कम चीज़ों में भी जो है खुश रहना शुरू करेंगे। और अ, दूसरी बात है कि अ, बहुत अ, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। जो इस्तेमाल में ही नहीं है उसे छोड़ना चाहिए, छोड़ना सीखिए। देखिए, अपनाइए कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि देखा अच्छा लगा आपकी आँखों को अच्छा लगने से हर चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, है ना?
जी। जी। जी। जी। जी। जी।
इ इस वजह से अगर अ आप ऐसी आदतें द डालेंगे ना तो कहीं न कहीं देखिएगा कि आप बहुत कम चीज़ों में भी खुश रहना शुरू करेंगी। ये सारा जो खेल है ना आपकी आँखों का है, आपकी आँखों को सुकून देना चाहिए, आपकी आँखों को अच्छा लगना चाहिए आप वही चीज़ ख़रीदते हैं। और दूसरी सबसे मेन बात ने तुलना कम और मतलब होता है ना कि तुलना कैसे? जैसे कि हम बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या बड़ा सोफ़ा कहीं न कहीं देखते हैं तभी हमारे मन में आता है ना कि हाँ मेरे पास भी होना चाहिए। तो एक तरह से बोले तो ये भी तुलना ही है। इस वजह से बाकियों की तरफ देखना नहीं है, तुलना नहीं करना है अपनी ज़िंदगी को। हर दिन खुद को ना याद दिलाए कि जो मेरे पास है ना वही सबसे पर्याप्त है और यही सबसे अच्छा है। तो अगर आप इस तरीक़े से ना मज़बूत बनेंगे और धीरे-धीरे करके अपने खर्चे को जो है कम करेंगे और कम चीज़ों में खुश रहना शुरू करेंगे तो देखिए आपके भविष्य का जो है सुरक्षा भी बनी रहेगा और आप कम चीज़ों में भी खुश रहना शुरू करेंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा सुझाव जो है आपको पसंद आए।
जी। जी। जी देखिए, आपने मेरी समस्या सुनी और काफ़ी अच्छे सुझाव दिए जिससे मुझे लग रहा है कि हाँ मैं अगर इन चीज़ों को करुँगी तो बिल्कुल मैं कम चीज़ों में भी खुश रहना सीख पाऊँगी।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
जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।